Olá, eu gostaria, assim, de umas dicas, sabe, sobre escolhas alimentares saudáveis e acessíveis.
Oh, claro, com certeza, vou aqui tentar te ouvir um pouquinho, né, saber, eh, do que se passa hoje, né, da sua rotina hoje, do que você escolhe, né, em relação aos alimentos e poder, eh, perceber aqui o que que a gente pode introduzir de novo, né, e e alcançar esse seu objetivo aí, né, de ser mais saudável, né, e ao mesmo tempo buscar produtos que tenham um custo, aí, bom, né, para para se comprar.
Pois é, porque assim, eu acabo, eh, indo para universidade, comendo um monte de besteirinha, não me alimento bem, aí volto para casa, estou cansada já no final do dia, e acabo, hã, sempre fazendo, eh, pasta, então estou sempre comendo macarrão e isso não é saudável, sabe.
Hum. Uhum. É, porque acaba você como tem essa rotina, né. Você fica o dia todo fora, estudando?
É, não são não são todos os dias, mas tipo, o dia que eu vou e e por exemplo, quando eu tenho que dar aula, aí eu fico bastante tempo fora, eu fico, tipo, de 9h até às 20h, por exemplo.
É, bastante, realmente. Eh, então, e você costuma eh, o que que você gosta de comer, né, na verdade assim? Se você pudesse investir tempo fazendo alguma comida, o que que você gostaria de comer?
Normalmente eu sou aquela pessoa que como assim, né, eh, no normal da minha vida, eu como, eh, um peixinho, um franguinho grelhado, um um bife, uma salada, uma batata. Eu gosto muito de batata, então eu faço purê, batata no forno.
Uhum. Uhum.
Mas, assim, é, realmente, tem dias que eu tenho uma preguiça enorme e aí eu só tenho e eu não sou boa, eu não sou criativa, então eu uso sempre a mesma coisa que é macarrão, eh, eu eu como, assim, esses wraps, sabe, essas esses pãezinhos assim com
Aham. Uhum, entendi, coisas práticas, né, coisas que você pode fazer rápido, que te traz essa praticidade, né. Eu compreendo, assim. Hoje em dia, é muito comum, as pessoas acabam se envolvendo na sua rotina, né, eh eh, priorizando o o trabalho, prec ou, né, priorizando o estudo, enfim, outras coisas que acabam também tomando um pouco de de tempo, né, para fazer essas esses esse cardápio mais saudável, né. Mas, olha, eh, existem se eh, comidas, por exemplo, que você falou é acessível, né, você pode não sei se você gosta de legumes, verduras, essas coisas
Sim. Sim. Eu gosto, eu só tenho muita dificuldade com fruta, eu não consigo comer muita fruta.
Hum, entendi, entendi. Mas você não gosta de comer a f fruta ou você, eh, comeria a fruta, eh, misturada com uma gelatina, por exemplo? Eh
Sim, ass sim, assim, eu gosto muito de tangerina, eu gosto muito, sabe, eu tenho umas frutas específicas. Mas eu sou meio chatinha eu acho que com realmente com legumes eu sou mais fácil mais fácil de comer e de fazer qualquer coisa, sabe.
Aham. É porque aí você, p pronto você já gosta de algumas coisas assim, você já gosta de uma batata né. Eh u uma coisa legal que dá para você levar até para os dias que você, eh, vai dar aula, né, que você fica o dia inteiro fora, é você tentar levar uma cenoura em palitinhos, sabe, eh, até mesmo, eh eh, botar no forno, assar as suas batatinhas, eh, colocar ali o seu o seu a sua proteína, né, de repente, você cozinhar ali alguns ovos. Não sei se você gosta de ovo cozido, né. Eu acho que você pode levar já, colocar fazer sua marmitinha, né. Isso faz com que você reduza o o valor do daquilo que você gasta na rua, porque, às vezes, esse lanchinho que você faz, além de não ser saudável, ele também eh, custa mais, tem um valor mais elevado do que você comprar em casa eh, comprar no mercado, porque você no mercado você pode pegar as os descontos da semana, né. Tem tem produtos que, enfim, que estão próximos da validade. Não não são aqueles que estão fora da validade, tá. Eu digo aqueles que estão próximos e, às vezes, eles fazem aquele desconto, né. E o alimento ali tá super bom, assim, um franguinho, essas coisas, que dá pra você, por exemplo, pegar um dia, o dia que você estiver mais disponível, e aí você faz, eh, bota na panela, faz ali, ou faz cozido, enfim, eh, ou deixa pronto já cortadinho só pra você grelhar no dia, né, ou ou dar aquela passada ali na na frigideira, né. Então, assim, de repente, você já pegar essas opções, né, de uma proteína, de um um uma folha, né. Digo folha porque tem as vitaminas, né, e você otimizar isso porque você gosta de praticidade, né?
Isso. Isso. Isso, exato. É, exatamente. Eu tô precisando também de criar essa rotina, sabe, de ir no mercado. Às vezes eu chego no mercado, aí eu olho e compro sempre u igual, porque eu não tenho criatividade na cozinha, uma coisa, assim, muito doida. E aí me falta, por exemplo, esse ovo você falou do ovo cozido, né. Eu nunca faço, por exemplo. Agora eu v eu falo você falando do ovo, eu pensei: "Poxa, uma omelete também seria uma coisa super saudável, né?".
Uhum. A mesma coisa. Uhum. Uhum. Super saudável. Você pode também misturar com tomate, uma cebola, né. Pode botar uma salsa, um coentro, não sei se você gosta, que que dá um sabor super gostoso, né. Você pode colocar um pouquinho de queijo, orégano. Fica super saboroso e é saudável, né, porque é ovo, é uma proteína, né. E você pode só incrementar ali no tempero, brincar ali nos temperos que você gosta. De repente você gosta de um presunto, você coloca ali também, em quadradinhos. Ou seja, você diz que não tem criatividade, mas quando a gente começa, parece que as coisas começam a surgir na nossa mente, né.
Isso. Sim. É verdade. Quando a gente fala sobre, né, porque, realmente, eu vou eu vou e, assim, eu tenho um problema que eu também não gosto de mercado. Então eu chego lá, eu faço aquelas compras, sabe, rapidinhas
Muito rápidas, aham.
e aí eu chego em casa e eu como aquilo e e então fica fica chato no e essa coisa, eh, dos palitinhos de de cenoura, até eu estava pensando aqui, poderia levar também, sabe, esses cremezinhos que a gente compra, né, já feito, né, de, eh, grão-de-bico, né, essas pastinhas, né.
Uhum. Sim, sim. É, as pastinhas são ótimas e você pode para um lanche, né, entre as refeições, tipo o almoço, você pode levar umas torradas, né, e colocar a pastinha. Isso também é super legal. Eh, temos de a de almoço também, você pode procurar fazer uma lasanha, já que você gosta um pouquinho de massa. Mas aí você faz uma lasanha, faz de espinafre, né. Tenta fazer uma de berinjela. Eu não sei se você gosta, mas, assim, é super saudável.
Sim. Gosto, eu gosto. Sim. Não, e é in e é incrível isso porque, eh, realmente, tipo, uma lasanha seria algo, né, que eu poderia fazer várias marmitinhas, né, e colocar no congelador.
E aí. Exatamente. Você faz uma travessa, assim, eh, um po um pouco maior, né, de média pra grande, e você corta em quadradinhos, né. Vê ali mais ou menos a porção que você geralmente come, corta e já vai colocando no nos potinhos e já vai deixando aquele aquele co coloca para congelar. E depois vai só tirando, coloca no forno, né, ou no micro-ondas e vai descongelando. E aí você não precisa comer todo dia, senão você vai enjoar também, né.
Sim. Sim.
Mas você pode intercalar, né. Um dia você leva essa omelete, no outro você leva, eh, a lasanha, no outro você pode, por exemplo, eh, levar, né, um arrozinho, comprar, de repente, aquelas saladas que já vêm prontas, né, no mercado, que já vêm com a cenoura ralada, vêm com beterraba, né, já vêm ali com alface, né. Isso, e existem saladas dessa com um bom preço e dá pra você também comer um pouco de tudo, né, trazendo várias vitaminas diferentes, né, e introduzir isso no seu cardápio. É uma coisa simples também.
Com certeza. Porque eu fico eu fico e eu acabo não comendo, por exemplo, essa coisa da salada, né, é difícil porque eu não quero levar salada, porque acho que a salada dentro da da marmita, ela fica super, né, eh, morta, assim, né, fica super desmancha. E é uma coisa que é necessário comer folha, né, fibra, tudo isso. E eu também faço eu tenho um hábito horrível que é: eu sinto fome, eu vou lá e tomo café.
Aham. Ah, entendi. E aí também mascara a sua fome, né? E aí
Então eu também corto É, aí eu vou cortando, né, e o meu estômago vai lá para o... <laughs>
Sim, sim. Não, olha só, o que que você pode fazer: em relação à salada em si, você faz em um potinho, não precisa ser muita, sabe, mas compra um potinho, hum, pequeno, e coloca à parte, né, igual a gente faz aqueles potinhos de sobremesa, você pode pegar e fazer aquele aquela quantidade ali do pote e levar separado da comida. Porque, realmente, às vezes fica mais eh, assim, o alface fica mole, né, e perde um pouquinho daquela crocância, né, e e a gente come com os olhos também, né? Ver aquela comida toda misturada, realmente, às vezes não faz a gente não querer, né? Mas se você colocar, assim, apartada em outro pote, eu acho que pode te ajudar nisso, né, e você não deixar de comer a salada, que é super importante, né, e senão você vai comer s só massa, né, só esses lanchinhos que você acaba comendo. Então, são coisas práticas, assim, que dá para você fazer em um dia, e você distribuir para vários dias, eh, você utilizar aqueles produtos que já vêm pré-pronto, você também pode usar, né, esses produtos. Por exemplo, eu não sei se você gosta de camarão.
Sim. Isso. Sim. Isso. Eu adoro camarão.
Então, o camarão você pode Eles, eh, já tem camarão que já tá ali pronto, né, só para você passar, ali, na na manteiga e fazer um temperinho, mas ele já tá pronto. Ele só tá, ali, congelado, mas já tá prontinho para o preparo, sabe? Então você pode, eh, aproveitar.
Sim. E é super bom, né, você bota em uma saladinha, põe no na omelete, como a gente comentou, realmente.
Exatamente, exatamente. Aí você pode colocar o o camarão, eh, tanto no omelete quanto fazer um strogonoff, por exemplo, né, que não leva, assim, tantos ingredientes, né. Então, também acaba sendo um valor acessível, né. Você, de repente vai pagar um pouquinho mais no camarão, mas em compensação você vai usar o quê? Creme de leite, né, uma coisinha ou outra que você queira colocar de tempero, mas basicamente, é é isso, né. São poucos poucos ingredientes e dá para você fazer um cardápio legal. Tá vendo, assim, só um pouquinho que a gente tá falando, tem vários cardápios aqui que dá para você brincar, que são saudáveis e que você pode adotar, sabe, nessa sua rotina. É uma questão de organização também, sabe?
Isso. Não, com certeza. Verda Com certeza, eu acho que você falou tudo. Eh, o pensar sobre conversar com outra pessoa é super bom porque vem ideias fáceis, né, que você não não tinha se tocado. E também essa organização, tá faltando eu chegar e fazer, talvez, até uma marmitinha para um dia que eu não queira cozinhar, criar essa comprar esses potinhos pequenos, como você comentou, para botar saladinha, né. Porque eu fico muito eu fico muito presa ao mesmo ao mesmo e fazendo sempre a mesma coisa, isso não tá bom para minha saúde, também, né.
Uhum. Exatamen Uhum. É, exatamente! Pois é! Aí você pode, também, fazer chia, não sei se você gosta de chia que é super super saudável. Você pode levar pra colocar em um suco, né, ou até na própria comida, né. É uma outra coisa que você pode acrescentar, que dura à beça, né, e e você coloca só uma colherzinha na sua refeição, é saudável. Acaba se tornando acessível, porque você compra o pacote, aquilo ali dura toda vida, sabe? E aí é bem legal também, você pode substituir como se fosse um arroz, né, porque ele dá aquela enxadinha, né, então você pode substituir também. Então, trazer essas coisas novas que eu acho que que pode te estimular a comer melhor, né, e e ajudar o seu bolso também.
Sim. Sim. Com certeza. Poxa, foram ótimas dicas. Eu vou botar em prática, vou me organizar pra poder me alimentar melhor, com certeza. Muito, muito obrigada.
Imagina, precisando de mais dicas <laughs> culinárias, eu tô por aqui.
<chuckles> Perfeito, ótimo! Muito, muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até próxima.